จริง ๆ เราจะชอบทำซุปค่ะ เพราะว่าน้ำซุปเนี่ยเราสามารถเอามาดัดแปลงได้หลายอย่าง แล้วเราก็ทำทีเดียวอะ เราก็กินได้หลายมื้ออะค่ะ เราก็เก็บน้ำซุปไว้เพื่อปรุงรสในมื้อถัด ๆ ไปได้อีกอะค่ะ
อา อ๋อ อ๋อ แบบนี้ก็ได้ ใช่ไหมคะ อา โอเคค่ะ แต่ยังไงต่อคะ? อือฮึ
ใช่ค่ะ คือน้ำซุปเนี่ยเราก็จะเลือกนะคะ อย่างเช่น วัตถุดิบหลักเลยเนาะ เราปลูกผัก Kale ค่ะ เป็นคะน้าใบหยิกนะคะ
อืม อ๋อ ผัก Kale นี้ไปซื้อมาเองหรือว่าปลูกอะคะ?
แล้วก็ อืม ปลูกเองเลยค่ะ ปลูกที่บ้าน ปลูกแค่ต้นเดียว ใช่ ไม่ได้ปลูก เยอะ <chuckles>
อ๋อ เหรอคะ? ปลูกเองด้วย โอ้ สุดยอดเลย ค่ะ แล้วมันต้นใหญ่ไหมคะ ผัก Kale เนี่ย มัน ต้นใหญ่เลยเหรอคะ?
ต้นใหญ่ โอ้โฮ ตอนแรกเอามาปลูกต้นเล็กนิดเดียว แล้วคราวนี้เราก็ดูแล รดน้ำ ใส่ปุ๋ยอย่างดี ก เรา ก เราก็เอานมอะ นมสด นมจืดอะค่ะ ไปใส่ในผัก Kale ด้วย แล้วมันก็โตไว แล้วก็ผักก็กรอบ แล้วไม่ขมอะนะคะ อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับแบบหนึ่ง
เออ อืม อืม ค่ะ อือฮึ อ๋อ อ ร เหรอ? ดีจัง แล้ว แล้วอย่างนี้มัน พ มัน มัน มันใช้ได้ทุกวันไหมคะ หรือว่า เอ่อ ใช้ ใช้บ่อยแค่ไหนคะ?ผัก Kale ที่เราปลูกเองเนี่ยค่ะ
อืม โอ้โฮ จริง ๆ ทำอาหารให้กับลูกทุกมื้อค่ะ ต้องมีค่ะอย่างน้อยอะมื้อหนึ่งก็ 1 ใบ คือใบมันใหญ่เนาะ แล้วเราก็เด็ดทีละใบ แล้วทีเนี้ยมันก็ออกแตก อ่า มันก็แตกใบมาเรื่อย ๆ อยู่ในพุ่ม ใช่ มันจะแตกไปทีละใบ ทีละใบ ออกมาเรื่อย ๆ อะค่ะ แล้วเราต้องเก็บใบที่อยู่แบบตรงต้นมันอะค่ะ ค่อย ๆ เก็บนะคะ จากด้านล่างขึ้นมา อย่างเงี้ย จะคลุมต้นขึ้นมานะคะ
อืม หือ อ๋อ โอเค เออ แตกหน่อ อืม ๆ ๆ ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ โอเค ค่อย ๆ เด็ดจากด้านล่าง เพราะว่าด้านล่างอะมันจะเกิดก่อนแล้วใช่ไหมคะ แล้วยอดมันก็ ค เพิ่งเกิด อะไรแบบนี้ อา โอเค ก็คือเด็ดจากที่มันแก่ก่อนมาทำอาหาร อา แล้วยังไงต่ออะคะ?
ใช่ มันก็จะแก่

ค่ะ ถ้าเป็นผักเนี่ยนะคะ เราไม่ค่อยอยากจะ ไม่ค่อยได้ตุนเลยค่ะ เพราะว่าที่บ้านมี แต่ว่ามันก็จะมีผักนะคะ ที่เราตุนไว้ ก็คือมันจะเป็นแบบว่าผัก เอ่อ เป็นแบบว่าเป็นออร์แกนิกอะค่ะ เอาไว้กิน อย่างเช่น สลัดผักกาดแก้ว อย่างงี้เนาะ หรือว่าเป็นกรีนโอ๊ก เรดโอ๊ก อย่างเงี้ยค่ะ มันก็คือเราจะเลือกนะคะ เคล็ดลับก็คือ เราจะเลือกว่า เวลาเราซื้อกรีนโอ๊ก เรดโอ๊ก ก็ตาม เราจะเลือกที่มีรากนะคะ ที่อยู่ใน อ่า เพราะว่ามันยังคงรักษาความสดใหม่ได้ เพราะว่าถ้าเป็นผักพวกออร์แกนิก เราจะชอบกินแบบกรอบ แล้วก็สดนะคะ เราจะไม่สามารถใส่ฟรีซเก็บไว้ได้เหมือน เหมือนผักอื่น ที่เราเอามาปรุงแบบร้อนน่ะค่ะ
อือ อ๋อ อือ อืม อืม อ้าว ทำไมอะคะ? อือ อ๋อ ก็จริงนะคะ อือ ก็คือเหมือนกับว่า เราก็จะเลือกที่มันยังมีรากอยู่ แล้วมันก็ยังชนะ สามารถเจริญเติบโตได้ แล้วเอามันมาไว้ในน้ำมันก็ยังเจริญเติบโต แล้วมันก็ไม่เหี่ยว แล้วก็ไม่จำเป็นต้อง ช แช่ช่องฟรีซใช่ไหมคะ? มันก็เลยยังสดใหม่ได้ อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ เอ่อ แล้วทีนี้ถ้าหากว่าเป็นผักอื่น ๆ ที่มันไม่มีรากอะค่ะ มีบ้างไหมอะคะที่ซื้อมาอะค่ะ?
ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ถึง ค่ะ มีค่ะ ก็อย่างเช่น ที่เราชอบมากเลยเนาะ ที่บ้านเราต้องมีติดบ้านอะค่ะ ก็คือสะตอ แล้วสะตอเนี่ยเราอยู่เหนือ แล้วที่เหนือมันไม่มีอะค่ะ มันหายากมาก ๆ เลย เราก็เลยต้องสั่งสะตอจากใต้มานะคะ คือเราเป็นคนที่ชอบกินอาหารใต้มาก ๆ เลย แล้วเรามาอยู่เหนือ เราก็เลยสั่งทั้งสะตอเครื่องแกงของใต้ อย่างเงี้ยค่ะ มาไว้ที่บ้านเลย ใช่ค่ะ แล้วเราก็เอาสะตอเนี่ยนะคะ ยังไม่ต้องล้างเลย เพราะเขาแกะมาแล้ว อย่างสะอาดอย่างดี เราไม่รู้ว่าสะอาดไหม แต่ว่ามันดูสดใหม่ดีค่ะ แล้วเราก็เอากระดาษทิชชู
อือ อา ค่ะ อือ ค่ะ อือ อ๋อ เหรอคะ? อา อือ อ๋อ คือเขา เขาแกะมาให้ แกะมาให้เรียบร้อยเลยเหรอคะ สะตอเนี่ย?
ใช่ค่ะ แกะมาให้ซื้อเป็นโลเลยค่ะ แล้วก็ไม่เน่าด้วยนะคะ เราให้เขาส่งแบบ เขาเลือกขนส่งที่ดีมากเลยนะคะ เราซื้อพร้อมกับราคาส่งเลย แล้วเราแค่ซื้อแค่โลเดียวอะค่ะ แล้วมันก็ได้ราคาที่ดีมาก ๆ แล้วก็ได้สดมาก ๆ อ๋อ สามร้อยเก้า เอ้ย 390 เองนะคะ ได้ 1 โล แล้วเขาแกะให้ด้วย ใช่
อ้อ อ๋อ ดีจังเลยนะคะเนี่ย เออ ค่ะ เออ เออ เท่าไรอะคะ? <chuckles> อะฮะ โอ้ หนึ่ง โลเลยใช่ไหมคะ? โอ้ แล้ว หนึ่ง โลนี่มันทำได้กี่มื้อคะเนี่ย? อือฮึ
โอ้ เรากินทุกวันอะค่ะ แล้วแบบได้เยอะมากอะ ใช่ค่ะ เรา เรากินแบบทุกวันเลย อย่างละนิด อย่างละหน่อยบางทีอะ โอ๊ย กับน้ำพริกเนี่ย เราก็ชอบมาก ๆ เราก็เอามาใส่กระดาษทิชชูอะค่ะ แบบหนา ๆ เนาะชื้อกระดาษทิชชูแบบว่าซับอาหารอะค่ะ เอามารองไว้หลาย ๆ ชั้นในทัพเพอร์แวร์เสร็จเราก็ เอา อ่า เอาสะตอใส่ลงไป แล้วก็ปิดด้วยกระดาษทิชชูอีกทีหนึ่ง เพราะว่าเวลาเราไปแช่เย็นอะ ไอระเหยความเย็นน่ะ มันจะต้องตก ตกลงมาลงในกระดาษทิชชู มันก็ไม่โดนสะตอ
อ้าว เหรอ? โอ้ อือฮึ อือฮึ ค่ะ อือ ๆ อืม อ๋อ อือ เออ อืม อ๋อ ก็คือให้มัน ให้มันลดความชื้น ที่มันจะเกิดขึ้นในสะตอ แล้วมันจะได้ไม่เน่าเสียเร็ว แบบนี้หรือเปล่าคะ?
ใช่ ถูกต้องเลยค่ะ แต่ว่าไอของทัพเพอร์แวร์เราอะ มันก็ยังจะมีไอ เอ่อ ไอน้ำอยู่ เราต้องเปิดนะคะ หมุนเปิดมาเป็นพัก ๆ อะค่ะ
อ๋อ อือ อ๋อ ใช่